ええ、でも今だと、ほんとにそれこそテレビの延長に、その、どね、あの、ま、映画うん。
うーん。うーん。 そうであ、もう、でも、ほんとに延長延長確かに。
ですよね。だからテレビ見る？それとも、ああ、なんか、あんまりないから、じゃあ、あの、ね、ちょっとそうそう。ん、ね、ちょっと、こう、 みたいな感じで。だから、ま、手っ取り早いんだけど。うん。
うーん。 ん、そうかも。うーん。そうですね、確かに。うーん。だからそう。そうそう、手っ取り早いけど、なんか、その分ちょっと価値が下がったっていう言い方はおかしいけど、お手軽になりすぎちゃった感はちょっとあるかも。うーん。
そう、こう うんうんうんうん。そう、だからその世界観をすっごく、こう、なんか、こう、ね、ひしひしと全身で感じてみたいな、なんか、こう、余韻たっぷりに浸ったまましばらく過ごすみたいな、ああいう感覚って、なうん。ね。そう。なんか手軽さを取った代わりに、何かを差し出してしまった気はしますよね。うん。
うーん。 ああ。 分かります、分かります。 はい、はい。うーん。 そういうのがちょっと、なくなっちゃった。ちょっと寂しいですね、そう考えると。 うーん。 そうかもしれないですね。でも、映画館に行くかっていうと、いや、もう別に、もうちょっとしたらうちで見れるしって思っちゃうんですよね。うーん。
うん。 <laughs> そうです、そう。そう、なんか、こう ね、だって、それこそ以前だったら、いつ来るかわからなくて、ね、結構長い間待たされたと思うんですよ。で、テレビになってくるとか、あと、ま、ビデオでね、出てくるとか。
そうそう。うん。 そうそう。 はい。うーん。 そうですね、うーん。今はもうそうそう、だから、なんか、寂しいっちゃ寂しいし、あと、なんだろう、ネットフリックス用の映画とかもあるじゃないですか。こう、映画館に行かないで、もう、そのまんまそうそうそう、それ用に作られたやつとか。うーん。
なんか、それがもう、今やね。 うん、うん。 うんうん。 あ、そうそう。 それ用に作られた、ね。あれええ。なんか、そすごいですよね。だから余計に見たくなるっていうか、ね。
すごいです。そうかもしれない。うーん。たまにね、うーん。
うん。 なんか、映画館参加して、そう。<chuckles> ね。
映画館へ行きたいなとは思いつつ、やっぱり、こう、足がいっていうか多分ポップコーンを食べに行きたいだけだと思うんですけど。
うん。う、ううん。 <laughs> そっか、そっかそっか。ね、釣られてるものがちょっと変わってきたってことですね。
<laughs> そう。<laughs> やっぱり、なんか、この映画館っていう体験をしに行く感じですかね。うーん。
うーん。 あ、そうそう。あれって、なんか、単に映画見に行くだけじゃなくて、その行くうん、そこに行って、なんか、こう、その、色んな雰囲気を楽しみにしてる自分がいますよね。うん。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
あ、そうそう。ありますね。あとは若い頃とかだと、やっぱり映画館って、こう、デートの定番だったりとかもして、うーん、そうそう。
もう、そりゃあね、なんか、期待ウキウキしてそわそわしてましたね。<laughs> そうそう。
<laughs> え、昔の遠い記憶を考えると、そう。いや、でも映画ってすごくいいデートのなんだろう、どうなんだろう、こう、シチュエーションだったと思うんですよ。2時間そんな喋んなくてもいいし、その後そう、その後ご飯食べながら映画について話せるし
その うん。 うんうん。 <laughs> そうそう。うん。